Então, eu eu prefiro mesmo, quando a pessoa, está junto da gente, né, por mais que seja legal, ter essa habilidade agora, né, da gente poder se falar, com com ter tirar um tijolo do bolso, e poder falar com a pessoa a qualquer momento, é, <chuckles> mas eu prefiro mesmo, a cone a conexão perto, né, ter a pessoa por perto, poder dar dar dar um soco no braço da pessoa por perto, né, muito legal, muito interessante, <laughs> mas essa, tem essa principal opção, né, porque eu até vi, que tem um estudo, que realmente esse esse momento, né, digital entre amigos, eh, falar não é mais uma coisa, de ter a pessoa por perto, né, eh, quando a gente está com uma pessoa por perto, que a gente realmente aprecia como amigo, como família, ou como pessoa especial, eh, dá uma uma certa, eu eu vou esqueci o nome da do negócio, que dá na gente, né, mas libera isso meio que que
Uhum. Aham. Aham. <laughs> Aham. Uhum. Um um conforto assim? Ah libera libera tipo, serotonina essas coisas?
Isso pronto, exatamente isso, então é algo do humano mesmo, é algo natural de ter ter
<chuckles> Libera hormônios no corpo, né, o corpo reage ali, a às emoções.
Isso exatamente. <chuckles> Aham, é é um negócio humano, né, humanos são um um grupo de de animais que é muito, é junto, né, é pra ser perto é, é.
Uhum, é pra viver em comunidade, né?
Isso, exatamente, eh, até agora pouco, eu descobri um negócio, que que existe 3 tipos de pessoas, né, o num em um relacionamento de amizade, de de namoro sei lá, enfim, então, eh, a pessoa segura, a pessoa ansi ansiosa e a pessoa evitativa, eh, e eu estudei mais, sobre esse esse tipo de pessoa evitativa, né, que as pessoas as pessoas evitativas são um grupo de pessoas, que gostam de ficar sozinhas, né, eh, quando eram crianças ou, eh, eles passaram por um momento difícil, quando adolescentes ou mesmo adultas, elas perceberam que mas isso acontece mais, quando é criança ou ou jovem mesmo.
Aham, e quais são? Hum. Aham. Aham. Você desenvolve quando é criança, e leva para o resto da vida, né.